Bah, tu vois, c'était pas qu'on se sentait, heu, mises de côté avec ma sœur, c'est que ça nous énervait, heu, d'avoir, heu, en face de nous, heu, une personne aussi, heu, tête de mule, en fait, heu, qui, heu, qui qui refuse toute aide. Parce que c'est vrai qu'il arrive un moment, c'est énervant, heu, si tu veux. Nous, heu, on voyait un peu, plus ou moins, la catastrophe arriver et et au final, heu, bah, il a pas voulu nous nous écouter, tu vois? Donc, heu, heu, nous, tout ce que tout ce qu'on pouvait faire, te la seule aide en fait qu'il acceptait, c'était, heu, notre présence, tu sais? Heu, parce que, ben, en fait, heu, on est souvent, heu, chez chez nos parents, heu, heu, moi, j'y suis quasiment tous les jours et puis, ben, j'emmenais maman, bah, heu, promener, aller boire un café à droite. Heu, enfin, tu tu vois, heu, on faisait une autre, heu, une balade à gauche. Heu, enfin, voilà, on j'e j'essayais de de la prendre, heu, de la sortir de la maison pour que, heu, bah, voilà, heu, que mon père, il ait un petit peu une, hem, une bulle d'air, hein, pour pouvoir respirer, heu, heu, se reposer un peu, heu, faire ce qu'il avait à faire de son côté, heu, heu. Voilà quoi, heu. Donc heu, on, mmh, on on on f on faisait comme ça. Bah oui, parce que, mmh, si tu veux, a avec ma sœur, on on s'organisait. Mais, heu, c'est vrai qu'on a aussi, heu, ben, nos vies, nos maisons, nos boulots, heu. Ma sœur a ses enfants, heu. Donc, heu, c'est c'est voilà, c'est dans des, mmh, dans un planning, heu, bah, qui est déjà, heu, pas mal chargé pour toutes les 2. Donc, heu, mais après, on le faisait avec bon cœur parce que, bah, ce sont nos parents donc, heu, heu, donc voilà, quoi. Et puis, heu, c'est vrai que là, le l'hospitalisation de maman, elle a vraiment accéléré les choses parce que, bon, bah, tout compte fait, ils l'ont gardé 1 semaine à l'hôpital en en service, heu, gériatrique, heu, pour, heu, donc lui faire des examens du dos. Donc, heu, bon, il y a rien de grave, mais de ce fait, bah, elle doit porter un corset pendant 2 mois. Alors, en plus, elle le supporte pas. Donc c'est assez terrible de la voir avec ça, parce que, e elle est on voit qu'elle est pas bien, quoi.
Mouais, bien sûr. Mmh. D'accord. Bien sûr, ouais. Ouais. Ouais, donc, tu étais déjà aussi, heu, très investie hein? Au final, c'est c'est ce Mmh mh. D'accord, OK. Mmh, donc, encore 1 fois. Oui, donc, d'un point de vue, autant de de d'assister un petit peu à cette souffrance là, ça doit déjà être, heu, quelque chose de compliqué, hein. Donc, vous faites b preuve de beaucoup de, mmh, en tout cas d'empathie, heu, de prendre du temps aussi par rapport à à vos emplois du temps respectifs, heu, donc c'est déjà quelque chose, heu, de de très positif, hein, d'être présent, heu, malgré ces ces contraintes là et puis, heu et puis, effectivement aussi le le côté un petit peu, hem, heu, ouais, heu, de de ton papa qui qui refuse de partager aussi ce fardeau un petit peu, heu, ça a pas dû être, heu, facile, hein.
Et puis, mmh Mmh. Ouais, ouais. Mmh. Mmh. Mmh mh. C'est ça.